Então, saber quando descansar, é a estratégia correta para você conseguir chegar e não ficar sem fôlego antes de alcançar o objetivo.
Uhum. É verdade.
No Evere no Everest as pessoas morrem por não reconhecerem o momento certo de descansar.
Uhum, uhum.
Então.
É, é verdade. É, eu realmente preciso descansar <chuckles> um pouquinho, né, dar dar essa respirada, essa descansada, para poder chegar ao pico, né.
<laughs> Na v na na é, ao a vida acadêmica, além do currículo, eh, eu arrisco dizer que o currículo é a parte menos menos fundamental, porque todos os currículos lá dentro são exemplares.
Uhum.
Ou a mai ou a maioria, né. Eh, o que tem muito na vida acadêmica é relacionamento.
Uhum. Sim, contatos. <laughs>
Indicação. Indicação, relacionamento.
Aham. É, é verdade, com certeza.
Né, portas que se abrem a 4 mãos, sabe.
Uhum, uhum. Sim, sim, é é é bem dessa forma mesmo. E eu estou tentando também, isso eu já eu estou buscando, assim, sabe, fazer contato.
Talvez um descanso <laughs> Talvez um descanso fo focado nas outras 2 mãos, né, nessa nesse relacionamento profissional com alguém superior
Uhum. Uhum.
seja um